Je voulais te parler en fait de, heu, mes beaux-parents en fait qui sont, heu, plutôt âgés, heu, et et un petit peu isolés, ils habitent à à peu près 45 minutes, heu, de de chez nous, heu, et heu, et du coup je m'inquiète un petit peu parce que, bah, forcément en vieillissant, ben voilà, heu, ils ont ils ont des besoins, heu, voilà plus spécifiques de soins, heu heu, de de voir des gens, bah, aussi d'aide, aussi de manière générale, heu, pour, heu, pour la maison et et heu, et et et moi je t'avoue que j'aimerais, heu, tu vois qu'on, heu heu, qu'on soit plus présent, heu, parfois pour, heu, pour eux, heu, pour, heu bah, voilà pour les aider un peu, heu, dans dans dans leurs tâches, heu, quotidiennes mais en d mmh je sais pas si c'est vraiment mon rôle en tant que que belle-fille en fait d'amorcer, heu, la la la la discussion, heu, enfin tu vois? Mon mon mari et sa sœur, heu heu, ne ne ne ne sont pas, heu, forcément, heu heu, on va dire leaders, tu vois? Sur, heu, sur la question, heu, donc j'ai pas je je ne tiens pas à à à créer un conflit, heu heu, inutile au autour, heu, autour de ce sujet alors que, heu, ben, je pense que ça serait, heu heu, assez intéressant en tout cas voilà, de de de nous assurer qu'ils aient, heu, une aide, heu, ménagère à minima, heu, et que voilà, heu, quelqu'un puisse les visiter plus régulièrement en tout cas pour s'assurer que leur santé, heu, est est bonne donc du coup, je sais pas, ce que ce que tu en penses, si, heu heu, si si tu vois que je j'outrepasse peut-être mon mon mon rôle, heu, ici ou, heu, ou ou si finalement il faudrait, heu, que, heu, je, heu, je je fasse, heu, justement ce qui ce que ce que bon me semble par rapport à cette question.
Je comprends, tout à fait, effectivement, ton inquiétude et et justement, heu, par rapport à tes beaux-parents, est-ce qu'aujourd'hui, justement, quelqu'un assure cette aide? Ou est-ce qu'ils sont encore autonomes, et ils arrivent, justement, à à gérer le quotidien seuls? Et tu te rends compte que c'est de plus en plus difficile pour eux?
Non, c'est c'est vraiment que je me rends compte que c'est de plus en plus difficile. Alors, heu, mon mon mon beau-père est, hem, est très autonome, alors, heu, il est, heu, il il est âgé, certes, mais en tout cas, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours, heu heu, qui a toujours bossé, qui a, voilà, qui, heu, il a toujours été dehors, et cetera. Il s'occupe encore de son jardin, heu, il il sait faire tout ça. Mais on se rend compte quand même que, heu heu, c'est c'est plus c'est c'est plus gérable, heu, i il faudrait qu'il puisse, heu, enfin, voilà, heu, s'assurer que quelqu'un d'autre taille la haie. C'est c'est pas on on on devrait pas attendre ça, heu, de lui. Et hem, et et ma belle-mère, elle a tout tout de suite, elle, une une santé qui est beaucoup plus fragile. Heu, donc du coup, ça peut, heu, déséquilibrer aussi, bon, tu vois, heu heu, leur, heu, leur quotidien, puisque, ben, heu, bah bah, voilà, c'est c'est c'est des anciens. Donc heu, clairement, en termes de répartition, heu heu, des tâches, heu, voilà mon beau-père était dehors, ma belle-mère, à l'intérieur et heu, et et là, du coup, ben, m mon beau-père gère, heu, vraiment, heu, les 2 aspects. Donc il a appris. <laughs> Heu, d'ailleurs, je me souviens qu'il nous avait, heu, demandé, heu heu, une une à 1 période où ma ma belle-mère était, heu, hospitalisée, il nous avait demandé comment utiliser la machine à laver, donc vraiment, il partait de loin. Et heu, donc maintenant, il il le fait, heu, il le fait très bien. Heu, m mais mais, heu, je trouve que c'est c'est vraiment compliqué, en tout cas, à à l'âge qu'il a, heu, de devoir faire, heu, autant et dans une grande maison. Donc heu, non, avoir une aide, c'est pas ce serait pas un luxe, vraiment.
Oui, tout à fait, j'entends effectivement et et pour le coup, ton ton mari et sa soeur, heu, ne voient pas du tout cette nécessité ou n'y pensent pas, ou heu heu, ne se rendent pas compte, en fait, que leurs parents, heu, vieillissent tout simplement?
Ouais, non alors je pense qu'ils ils voient, heu, le la la la nécessité, mais je pense que, voilà, ils ils connaissent leur père, il est très fier aussi, heu, donc heu, ils veulent pas le braquer, tout simplement. Heu, ils ils préfèrent le laisser faire jusqu'à, bah, ce que son corps, heu, dise: «Non, stop, là, je je je je peux plus». Heu, alors, peut-être que c'est sain aussi, hein, d'une certaine manière, hein. Je suis pas dans le jugement, hein. Mais heu heu, mais en tout cas, oui, c'est ça me paraît, heu, ça me paraît compliqué à accepter. Enfin, m moi qui a un point de vue un petit peu extérieur, heu, je me dis: «Non, c'est, heu, ce ce couple a besoin, heu, a besoin d'une aide, donc heu, il faut heu heu, il faut il faut amorcer, en tout cas, la discussion.
Et est-ce que tu as déjà essayé d'en parler, justement, avec ton mari, seuls à seuls, en toute bienveillance, en lui expliquant que, heu, tu aurais, heu, peut-être l'impression que son père, heu, s'épuise à force et qu'avant que son corps, justement, heu, ne lui dise: «Stop», il serait, heu, judicieux de de prendre, heu, quelqu'un, une aide à domicile, une aide ménagère, pour pouvoir les aider au quotidien?
Oui, je je j'avais eu cette, heu, j'avais eu cette discussion, heu, bah, avec, heu, avec mon mari. En tout cas, je je lui je lui lance, en tout cas, des des des pics pour lui dire: «Ah bah tiens, ton frère, il fait ton ton père, il en fait beaucoup, heu, ton père, heu, il est monté sur le toit», enfin, heu, c'est je je le lance en tout cas. Mais, c'est c'est pas quelqu'un qui parle, heu, beaucoup, heu, donc du coup, heu, c'est on on on on n'a pas creusé, heu, plus loin. Et heu, et également, bah, avec ma belle-soeur, tu vois, le côté aussi, heu, ben, hein, féminin, heu, perm enfin, je je j'a j'avais l'impression qu'on on pourrait, heu, parler, peut-être, le même langage. Heu, mais, heu, je je pense que dans son esprit, enfin, même si elle voit, heu heu, tout ça, peut-être que, déjà, elle est ad admirative de son papa, effectivement, elle peut. Hem, mais, heu, mais mais en tout cas, elle a pas elle a pas, heu, souhaité, heu, enfin, voilà, heu, hem, mettre en place le le nécessaire, heu, à la place de de de de ses parents. Donc, pour l'instant, heu, pour l'instant, on est un peu dans l'expectative, heu, et heu, et on va voir, heu, plus tard, heu, ce qui ce qui ce qui en ressortira, quoi. Mais, heu, voilà, moi je je suis mal à l'aise, en tout cas, de les voir vieillir, heu, le les voir vieillir un peu, heu, un peu seuls dans leur coin sans sans aide, mais, hem, comment, heu, comment amorcer la question? Heu, j'ai mmh Je je sais pas ce que je peux faire de plus. <exhales>
Oui, oui, oui, je comprends tout à fait, c'est tout à fait à ton honneur de vouloir aider tes beaux-parents et et je pense que leurs enfants sont un peu dans le déni peut-être, heu, à à se dire justement, heu, voilà comme tu dis, heu heu, ta belle-sœur qui admire son père, heu, ton mari qui, heu, pour lui, voilà, a toujours connu un homme fort, heu heu, indépendant, autonome. Et et c'est vrai que c'est difficile à accepter, hein, de la part des proches de de voir leurs parents vieillir et perdre peu à peu, heu, de leur énergie, heu, de leur, heu, vigueur et et et de leur autonomie finalement. Donc c'est quelque chose effectivement que toi avec ton regard extérieur, tu arrives à mieux percevoir, et tu as une bonne analyse de la situation effectivement. C'est que, heu, une grande maison, un grand jardin, c'est faci c'est pas facile à entretenir justement, et que des des personnes âgées qui doivent déjà, heu, bah difficilement, heu, s'occuper d'eux-mêmes, heu, avoir des tâches aussi lourdes au quotidien, c'est c'est pas évident. Et et et effectivement la meilleure solution ça serait effectivement de mettre en place, heu, une aide. Et j'imagine que parler directement à tes beaux-parents, ça serait malvenu et peut-être même, mal perçu par, heu, eux parce qu'ils se voient peut-être aussi complètement encore, heu, autonomes et indépendants.
Mouais. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Mouais, non mais après, heu, bon, heu, par rapport à la situation de ma belle-mère, heu, non, je pense que, heu, là-dessus, non, e elle est absolument plus indépendante. Elle est en fauteuil roulant malheureusement donc, heu, enfin voilà, c'est heu, ça ajoute aussi, enfin tu vois, heu, à à à, à mon inquiétude. Heu, et heu, et c'est c'est vrai que quand on on va les voir, on essaie, malgré tout d'aller les voir, heu heu, 1 fois, heu, u une une fois tous tous tous les dimanches, en tout cas dans l dans la mesure du possible. Heu, et et quand je suis là j heu, je ne vais pas ouvrir forcément la discussion, mais je vais essayer d des choses peut-être un petit peu plus subtiles, tu vois, heu heu, comme, heu, ben tu vois, heu, dé débarrasser, heu, tout de suite la vaisselle et faire toute leur vaisselle du midi par exemple, ou, heu heu, ben, heu, demander, heu, à ma fille, heu, de de de nettoyer, heu, les biscuits qu'elle a mis et en fait et lui mettre un un, mmh, un un un balai entre les mains pour qu'elle puisse faire toute la pièce, c'est très subtil et peut-être, heu, sournois aussi mais mais en tout cas voilà, c'est c'est ma manière un petit peu détournée de, heu heu, de de d'agir en bonne conscience par rapport à la situation. Heu, mais, heu, mais ça reste, heu, ça reste, heu, minimum parce que ben c'est, heu, c'est une après-midi par semaine et elle reste du temps, ben voilà, la grande maison, elle a quand même besoin de, heu heu, de, heu, de de de de soin pour être, heu heu, pour pour pour être conservée, heu, en en l'état. Et ce qui ce que fait mon beau-père hein, heu, ça il y a il y a pas de souci enfin s'il y a un souci, c'est qu'il en fait beaucoup. Heu, m mais c'est du de d'u d'une autre manière, c'est que c'est aussi, pardon de le dire, mais, heu, parfois mal fait, heu, parce que ben voilà, il a la vue qui baisse, heu, voilà, il loupe, heu, certaines, heu, certaines choses, heu, donc, heu, c'est c'est c'est c'est là où pour moi je considère qu'une aide ménagère, mmh, aujourd'hui serait vraiment indispensable, heu, à la maison, quoi.
Mais tu as raison effectivement, quand m quand tu me décris la situation, heu, ce sont des personnes âgées, en plus ta belle-mère a un handicap, elle est sur fauteuil roulant, effectivement ses ses capacités sont sont limitées et du coup, c'est son mari qui porte, heu, tout le quotidien, les tâches ménagères, la cuisine aussi, j'imagine?
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh.
Et et là ça risque d'être compliqué, effectivement, avec le temps. Alors, c'est tout à fait, heu, comme je te disais, à ton honneur de penser à eux, avec cette bienveillance, et et je pense qu'à un moment donné, heu, montrer le côté positif, finalement, de la chose parce que, heu, l'aide ménagère ne va qu'apporter à tes beaux-parents une aide à domicile qui va leur permettre, justement, de se préserver, de prendre soin d'eux et de ne pas être en difficulté, heu, vis-à-vis d'eux-mêmes et et d'être en sécurité, aussi. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, si ton beau-père grimpe sur les échelles et et fait des choses dangereuses, heu, à un moment donné, il risque aussi, heu, voilà, de se blesser et et même, voire, heu, d se se, mmh, voilà, risquer sa vie, donc, heu, je pense que vraiment cette discussion, peut-être l'avoir avec les 2, heu, ton ton ton mari et sa sœur, en leur disant, justement, que tu peux, par exemple, heu, te renseigner avant et voir, heu, voilà, quelles sont les démarches si elles sont simples, les rassurer par rapport à ça et leur dire, heu: «Heu, vous savez, heu, il existe, heu, voilà, des aides à domicile, heu, qui peuvent passer 2-3 fois par semaine, voire tous les jours, et et les démarches sont très simples, accessibles, et et vont p vos parents pourront, justement, heu, mieux profiter de leur, heu, de leur vieillesse» et et quelque part, heu, cette facilité peut-être pourrait, heu, leur faire entrevoir en tout cas que c'est un gain, un bénéfice pour leurs parents et que ça nécessite pas forcément une, heu, des démarches importantes ou heu, ou ou des difficultés précises.
Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bien sûr, c'est vrai que j'avais pas forcément vu, heu heu, les choses sous cet aspect. Peut-être que c'est simplement en termes de charge mentale, ils étaient pas prêts, finalement, à se, heu, à se questionner, mais peut-être que si je «prémâche» entre guillemets le le le d le job, heu, ils ils prendront conscience de ça. Enfin, je pense que, heu, clairement ils en ont conscience aussi, mais voilà, ils veulent pas, heu heu, ils v ils veulent pas s'engager dans dans dans dans les démarches, mais heu heu, si, heu, si si je leur apporte, heu, voilà des des noms, heu heu, d'associations, heu, locales ou heu, ou d'en ou d'entreprises, heu, peut-être que, voilà, ça sera le déclic, en tout cas, pour, heu heu, pour, heu, pour entamer, heu, les les démarches adéquates. Heu, donc, heu, c'est c'est une très bonne idée. Écoute, heu, enfin voilà, je te remercie beaucoup, en tout cas, de de de de m'avoir, heu, é écoutée, heu, sur, heu, sur ce sujet, ça me paraissait vraiment important, tu vois de, heu, d'essayer d'y voir plus clair et, heu, et de trouver des des solutions, et effectivement ce que tu viens de me me proposer est super pertinent, donc merci beaucoup.
Je t'en prie.